Mmh, pleurer, je dirais pas jusqu'à pleurer. En revanche, heu, c'est vrai que pendant ce 1er voyage si tu veux, moi, l'Asie, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Heu, alors que, heu, j'habitais, heu, Paris, heu. Tu vois, j'ai grandi à Paris, heu, pas loin de Belleville, donc quartier chinois, pas loin du 13e heu, quartier asiat de Paris et tout. Mais c'est vrai que c'était pas quelque chose qui m'attirait. Et puis, heu
Mmh mh. Peut-être parce que c'était caricatural du coup à Paris?
Pas forcément, heu, c'est juste que j'étais plus, tu sais moi, heu, plutôt côté latin, Espagne, Amérique latine, et cetera. Donc, heu, voilà, j'étais plutôt dans ces trucs-là. Et heu, moi, les mangas, enfin j'étais pas manga, j'étais pas, heu, tu vois, comme ce que je te disais, mon frère était f un peu fan de culture japonaise. Moi, ça m'avait jamais, heu heu plu enfin, ça m'avait jamais parlé quoi, plus que ça. Et heu, de découvrir le Japon, heu, de cette phase en fait, le Japon m'a fait, heu, totalement changer, heu, ma vision des choses quoi. Je suis maintenant je respire Asie quoi, mais vraiment tu vois? C'est
D'accord. OK, OK. Ouais ça ça ça, ton ton, la façon dont tu en parles, heu, témoigne vraiment d'une d'une passion débordante. Est-ce que du coup, il t'a converti au manga? Et et si oui, c'est lequel ton préféré?
Ouais, tout à fait. Écoute, j'ai lu, heu, bah, alors, je pense que c'est un truc un petit peu vieux, heu, mais il avait lu là, une super bibliothèque, heu, remplie de voilà. Et heu, j'ai lu, heu, un de ceux que j'ai vraiment, alors pour le coup, qui m'a fait pleurer. C'est juste magnifique. C'est un manga qui s'appelle: «Video Girl Ai». Je sais pas si ça dit quelque chose? Mais heu, ça, je l'ai lu et je l'ai lu 2 fois en entier. Et heu, ouais, et c'est à en pleurer quoi, de. C'est une histoire d'amour, heu, assez exceptionnelle. Et heu, ça m'a donné envie aussi, tu vois, de découvrir un peu plus, heu, justement ce côté manga, hem. Je suis très studio Ghibli. Enfin, il y des gens qui prononcent Ghibli, Ghibli, je sais pas. Voilà. Et heu, tu vois, je partage même ça avec mon fils, heu. Lui, il est fan de Totoro heu, beh la princesse Kiki et tout, enfin la petite sorcière Kiki, heu
Mmh. Oh. Oui. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Oui, ça dépend ça dépend comment il oui, les tendances, oui. Ah ouais, tu as même la petite prononciation à la japonaise là. Totoro comme ça. D'accord, d'accord.
Oui, parce que j'ai carrément pris des cours. J'ai carrément pris des cours de japonais après, tu imagines. <laughs>
Ah ouais, t'en es et du coup, t'en es où? Tu as passé le le JLPT, heu, 4 5?
Non, non, j'ai je suis tombée enceinte et heu, et j'ai et j'ai zappé un peu mes cours de japonais. Donc ça, pour le moment, c'est c'est un petit peu, tu vois, un truc, heu, en suspens comme ça. Je, j'attends d'avoir un petit peu plus de temps pour m'y remettre sérieusement. Oui.
OK. Ouais. Mmh mh. Bien sûr, bien sûr et tu es tu es tombé du coup amoureuse d'un japonais?